E, uhm, natura. Mentre il centro, l'entroterra, e la parte sud, ma non per forza sud in realtà, anche la parte ovest, m uhm, sud-ovest diciamo, ha uhm, è più bella da vivere perché è molto più naturale, È molto più naturale. Ad esempio mi ricordo andammo con tutto il mio gruppo di amici sì, esattamente, è molto selvaggia.
Okay. Okay. Okay. Ah, okay. È molto selvaggia la Sardegna, infatti. Io mi ricordo per arrivare a Stintino perché poi da mhmm, da Olbia a Stintino tante ore di macchina, ma strade proprio sterrate, proprio selvagge. Forse perciò il mare comunque è ancora così bello lì.
Mh, sì guarda, anche mhmm, <tsk> se ti capita di tornarci, prova ad andare a vedere le piscine di Cane Malu, si chiamano, che praticamente sono è un posto dove il mare nel tempo, <tsk> e con le maree, è arrivato in vetta alle monta ad una montagna. È arrivato in vetta ad una montagna e l'ha scavata l'ha scavata, e quindi praticamente si è creata questa piscina naturale, uhm, che ha un che ha delle sorgenti ormai dentro, perché ovviamente parliamo di una di una di una piscina che sta lì da non si sa quanti anni, quanti d quanti centinaia di anni. E l qui c'è questa c'è questa proprio quest'acqua incredibilmente azzurra che è a che è una metà tra salata e dolce. E Esatto, e non essendo a nord, non ci sono tanti turisti, quindi se riesci ad andarci io, ad esempio c è ve è poco conosciuta. In Sardegna al sud c'è il deserto, c'è un deserto intero che se diciamo, vabbè, adesso è anche più commercializzato, c'è la possibilità di acqui di mhmm, <tsk> affittare, sai, i quad, di affittare le macchine per andare in giro nel deserto.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì. Bel bellissimo. Mh-mh Mh-mh. Sì. Okay. Bello, bellissimo. Spettacolare. Eh, immagino. Bellissimo. Mh. Okay, che be è poco conosciuta. Bellissimo. Mh-mh. <clicks tongue> Okay. Okay. I quad, sì, sì, sì, sì. Non lo sapevo, s ero così poco informata sulla Sardegna. Non sapevo che ave offrisse tutte queste cose. Cioè, quando sono stata lì a Stintino, il mare spettacolare, però tutte queste altre cose, sai particolarità, tu sai che già ci sei stato, oka
Mh. Mh, mh, mh. Sì, certo. Beh, perché stavi al nord. Io anche io quando sono stato anch'io quando

Beh v di viaggi ne ho fatti talmente tanti che definire il più bello sai è difficile, eh. Il quello però b cioè il più recente tra i più recenti il più bello che ho fatto è stato Creta in Grecia.
I Okay. Okay. Creta, Grecia, okay. Non sono mai stata in Grecia sinceramente. Non lo so, non mi attira, mhmm.
Sì che è Guarda nemmeno io non c'ero mai stato nemmeno io perché non sono fan della cucina greca quindi in vacanza non non spontaneamente non mi veniva da da andare. La mia compagna mi ha detto: "No dobbiamo assolutamente andare a vedere quest'isola perché è un'isola incredibile", e effettivamente aveva ragione. E la cosa che più mi ha colpito di quel viaggio lì fu che andammo a questa, mhmm, in questa spiaggia
Okay. Okay. <chuckles> Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Ah-ah.
che si chiama, se non mi sbaglio si chiama Elafonisi, e praticamente, <clears throat> questa spiaggia era completamente rosa.
Okay. Bello mhmm bellissimo.
Tutta completamente rosa e, ehm, a piedi, bellissimo, e a piedi, ehm, attr attraversando il mare a piedi si poteva arrivare su un'altra isola senza diciamo portandosi tutte quante le cose a mano, no? Ehm, e no i incredibile proprio perché arrivando poi sull'altra isola dove c'era diciamo più pi esatto, te lo stavo per dire, era ancora più rosa. Ma la cosa più diciamo più, mhmm, sconvolgente furono i fenicotteri, che c'erano i fenicotteri, le tartarughe sulla spiaggia, ed è stato incredibile, incredibile.
Mh-mh. Okay. Bello. Bellissimo! Wow Sì. La sabbia poi com'era lì su quell'altra isola? Okay. Ah, bellissimo! Mh-mh. Okay. Veramente? Oddio, bellissimo! Io sono m io sono amante di del mare, della spiaggia, io amo veramente tantissimo il mare. Devo andarci, devo andarci. Secondo me vermente b
Ah, ah. E qual è stata diciamo la spiaggia più bel